เราชอบออก คลาส อันนั้นอะค่ะที่เขาเรียกบอดีปั๊มอะ เออ มันจะเป็นแบบเวตเทรนนิงแบบ เออ ใช่ เราชอบมากเลย เพราะว่ามันแบบเหมือนกับ เออ เนี่ยแหละค่ะ ชอบที่สุดเลยอะ ออกกำลังกาย แต่เราไม่ชอบ เราไม่ชอบคาร์ดีโอเท่าไร เพราะว่ามีความรู้สึกว่า มันเหนื่อยหอบ เออ ค่ะ ใช่
อ๋อ ผสมผสาน อา ค่ะ อ๋อ อา อา ถ้าอย่างงั้นน่ะค่ะ ก็คือ อ่า อย่างเรื่องงานน่ะค่ะ บางทีอาจจะต้องเหมือนจัดสรรเวลาใหม่เนาะ เพราะว่ากลายเป็นว่า พองานมันพันหลักอะค่ะ พันไปเรื่อย ๆ อะ พอแบบ อย่างที่คุณบอกว่า แต่ก่อน 6 โมง แล้วคุณก็คือแบบ เด้ง เองแล้วไปยิม อย่าง เงี้ยค่ะ พอแบบว่าเสียเวลา มาถึง ถึงขั้นแบบ 20:00 อย่างเงี้ยค่ะ บางทีนะคะอาจจะแบบ เหมือนพูดคุยกับทีมก็ได้ค่ะ หรือแบบ อ่า เจ้านายว่า ถ้างาน มันหนักจริง ๆ ประเภทที่แบบเราทำไม่ไหวจริง ๆ อะค่ะ อาจจะขอความช่วยเหลือกับเขาตรงนั้นนิดหนึ่ง ถ้าเขามีความแบบว่าเหมือนปรับให้เราอะค่ะ แล้วเวลากลับมาเหมือนเดิม อะ มันก็อาจจะมีแรงจูงใจในการที่ไปออกเนาะ เพราะอย่างน้อย ๆ น่ะ ก็ได้แบบว่า เลิกงาน 6 โมงเย็น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอันเนี้ยขอชื่นชมว่า คุณชอบการออกกำลังกาย ด้วยการแบบเหมือน เหมือนเล่นแบบว่า เหมือน เขาเรียกว่า เหมือนผสมผสานระหว่างคาร์ดีโอกับเวตเทรนนิง อันนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเป็นเหมือนการร่นเวลาเหมือนกันนะคะในการออกกำลังกาย เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ การ เรื่องเวลาได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ย อาจจะต้องแบบว่า ปกติน่ะ คลาส หนึ่ง ก็ถ้าแบบ โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1 ชั่วโมงอะเนาะ แต่คุณไม่ต้องไป เล็งเห็นผลลัพธ์ขนาดนั้นอะค่ะ ถ้าคุณเข้าไปแค่แบบ 15 นาที แล้วคุณได้ออกอะค่ะ ก็ถือว่าอันนั้นน่ะ เป็นก้าวแรกที่แบบคุณก้าวผ่านความที่แบบว่า ที่คุณขาดความ มั่น เขาก็เสียแรงจูงใจอะค่ะ ให้คิดเสียว่า แค่เราไปถึงยิม ก็ชนะแล้วค่ะ การออกกะลังกาย แค่ 15 นาทีเนี่ย เราก็ชนะแล้ว มันเป็นการไม่กดดันตัวเองอะค่ะ อ่า พอสมองได้รับการแบบว่า เหมือนไม่ได้โละ อ่า ความกดดัน แล้วก็รู้สึกว่า เราชนะน่ะ มันจะเพิ่ม แรงจูงใจแล้วก็อยากที่จะออกกำลังกาย มากกว่านะคะ แบบนี้ต้องลองดูนะคะ
อืม อือ ๆ อืม ค่ะ อืม เออ ค่ะ เออ ค่ะ เออ ค่ะ ใช่ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อือ ๆ อืม